ค่ะ จริง ๆ ก็ เป็น แม่สามี แล้วแม่สามีเขาก็ อ่า บอกว่า "มันเป็นปัญหามาเยอะแล้ว มันทำได้ อย่างเดียว" คือเขาไม่ฟัง เขาจะใช้อย่างเดียวเพื่อ "เรา เขาใช้ เดี๋ยวเราก็หาจ่ายได้" แม่สามีเขาพูดแบบนี้ คือทำอะไรไม่ได้ ก็คือต้องปล่อยไป แต่ว่าเราเองอะ ต้องเป็นคนรับภาระไงคะ แล้วเราจะปล่อยไปได้ยังไง เราต้องหาเงินน่ะเพื่อที่จะมาเติม ใน ส่วนที่มันขาด เราก็เลย มันมี อยู่ครั้งหนึ่งค่ะที่เรามองว่าเราถูกกดดัน อันนั้นคือความคาด หวัง มันก็ไม่เยอะสักเท่าไร ค่าน้ำไฟ ใช่ไหมคะ แต่พอเราโดน ถูก กดดัน คือตอนที่เราท้อง เราโดนแบบ จนท้อง คุณแม่สามีอยู่ ๆ ก็เอากล้องวงจรปิดมาติดที่บ้าน 7 ตัว ติดทุกมุมยกเว้นห้องนอนเรา ชั้น 2 ห้อง ห้องชั้น 2 มีแต่ห้องครัวที่ติด ห้องครัวชั้นบนนะ คะ แล้วอยู่ ๆ ตอนที่เราท้องนะ เราก็ไม่ได้ ดู ไม่มีเวลาดูกล้องหรอก อยู่ ๆ เราเดินลงไป ตอนนั้นรู้สึกว่าจะ 7 เดือน ตั้งครรภ์ 7 เดือน แล้วต้องมีออร์เดอร์ของ Grab ค่ะเข้ามา เรา เปิดร้านคาเฟ แล้วเราก็ขายน้ำปั่น เราก็ขายพวก อ่า ชีสเค้กที่เราทำไว้ แล้วก็ Greek Yogurt เพื่อสุข ภาพ อะไรเงี้ย ที่เราทำไว้แล้วอะค่ะ พอมีเราก็ไปหยิบใส่กระปุก หั่นผลไม้ แล้วก็ขาย อะไรเงี้ย แล้วน้ำปั่นก็หั่นไว้หมดแล้ว แค่ปั่นแล้วก็ใส่ขวดแล้วก็ขาย อย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยขอสามีทำตอนท้อง แต่พอเดินลงบันไดไป น้ำยาล้างจานค่ะเต็มพื้น เราเกือบลื่นหัวทิ่ม แต่ ดีนะที่เราอะจับราวบันไดตลอด เพราะว่าบันได มัน เตาะ ชั้น 2 มันค่อนข้างชันน่ะค่ะ เราก็เลยจับลงไปถึงชั้นข้างล่าง แล้วเราเดิน โอ้โฮ เราเดินไปถึงหน้าบ้าน คือเป็นน้ำยาล้าง จาน บนพื้นบ้าน แล้วเราก็เลยบอกสามี สามีทำงานอยู่ด้านบน แล้วเราก็โทรไปบอกว่า "เราอะจะเข้ากลับไปในบ้านน่ะไม่ได้ เพราะตอนเนี้ยเดา เราออกมา เราพยายามที่จะจิกเท้าเดินออกมามาก ๆ เลยนะ" เขาดูกล้องค่ะ สรุปคุณยายอะเอาน้ำยาล้างจานน่ะมาราด ๆ ๆ พื้นบ้านหมดเลย
เห็น อือ ๆ ครับ อือฮึ ฮะ! เป็นยังไงครับ? อืม อืม ครับ อืม เออ ครับ อืม อืม ครับ เกิดอะไรขึ้นครับ ณ ตอนนั้น เป็น ว่าไงครับ? อา เออ ครับ อืม ครับ อือ ฮะ! แล้วอย่างงี้คือได้ ส สอบถามกันไหมครับว่า อ่า มา ท ไป หรือว่าทำไปทำไมอะครับ?
คือ พอสามีเขาไม่กล้าที่จะพูดเอง เพราะเขาอารมณ์ขึ้นเหมือนกัน เขาก็เลยบอกแม่ให้แม่จัดการ แม่ก็บอกว่าเดี๋ยวแม่จะไปคุยเอง คือแม่สามีเขาเป็นคนที่กลัวเรื่องบาปกรรมมาก ๆ เลยค่ะ เขาก็เลยไม่ค่อยคุยแบบ แบบปล่อยให้เป็นปัญหาสะสมมาเรื่อย ๆ ทั้ง ๆ ที่เขารู้ว่ายายสุขภาพจิต คือยายเป็นคนที่ ไม่ ไม่ชอบเห็นคุณมีความสุข หรือว่ามีสิ่งอะไรที่เกิดมาในบ้าน เหมือน เหมือน อะ ความรักหรือว่ามีคนเพิ่มเข้ามา อะไรอย่างเงี้ย แล้วอยู่ ๆ เขาก็ แม่สามีก็บอกให้เราระวัง อะ ยังไม่พูดกับแม กับคุณยายนะคะ อันนี้ คือแม่ สามีพอรู้ก็มาเช็ดทำความสะอาด แล้วทุกอย่างก็จบไป ไม่มีอะไรเกิดขึ้น หลังจากนั้นไม่นานน่ะค่ะ โดนกดดัน อีก
อะฮะ ถ อืม อืม ครับ อือฮึ หือ ยังไงครับ? คือ โอ้โฮ! อันนี้ก็ ค่อน อันตรายมาก ๆ เลยนะครับ แล้วคุณจัดการยังไง? ณ ตอนนั้น ก็คือเฉยไปอย่างเดียวใช่ไหมครับ ณ ตอนนั้นเนี่ย?